Sa akin ano, ang mga ginagawa ko parang kagaya din sa'yo. Ah
Mhm.
Pagkatapos ng, <chuckles> pagkatapos ng ano ng ng sahod ng halimbawang sabihin nating kinsenas, 'di ba 'no, kinsenas katapusan. Pagkatapos ng sahod ng kinsenas, nabayaran ko na lahat ng mga kailangan kong bayaran para sa kinsenas. Ngayon, ililista ko na agad 'yong mga kailangan kong bayaran para sa katapusan. Gano'n 'yong ginagawa ko para namo-monitor ko na, ah, "Eto lang" para magkasya yung, yung budget ko para sa 15 days, ganyan or 16 days, oo. Dapat eto lang ang magagastos ko. Kumbaga kagaya nga ng sinabi mo, disiplina pa rin talaga sa sarili.
Oo. Oo. Oo. Ayun. Hmm. Sa susunod na ki 15 days. At least Oo. Oo. Pero at least, kumbaga may nag nagsisimula na tayo na nalilista na natin kasi, yung iba kasi parang yung motto nila one day millionaire, eh. Una, kumbaga luho saka nalang yung iba, eh, kung matira 'yun nalang yung pambayad sa budget.
<laughs> Oo nga. Mahirap yung gano'n. So, nung ano, akin inaamin ko nung s ah, nag-i-start pa lang ako magtrabaho. Ano, gano'n din ako halos, pero, pero naglilista na ako ng mga kailangan kong bayaran, ganyan. Pero, dahil nga siyempre parang parang first time mo palang sa unang buwan ko na nagtatrabaho gano'n ang gawa ko, tapos parang, "Oh, tama na yung ano, tama na yung dalawang beses na sahod na panay luho, panay bili ng kung ano-ano. Panahon naman para, talagang magseryoso ka mag-budget, para may naiipon ka." Hindi ba? Parang, pinaranas ko na lang din muna sa sarili ko 'yong paano ba 'yon? Mahirap pala siya. <laughs> Kasi, kasi 'yong kumbaga, halos ano, eh, halos kapag ilang araw na lang magsasahod na, halos parang nangangapa ka na lang, eh. Halos sobrang tipid mo na sa sarili mo dahil nga wala kang disiplina sa sarili mo ng mga unang araw. Mahi oo petsa de peligro ka kaagad, eh, wu ma medyo malayo-layo pa yung susunod sa sahod kaya, mahirap, mahirap siyang gano'n. Maganda yung talagang napaplano mo, na o-organize mo.
Mhm. Oo. Hmm. Mhm. Oo. Ah. Oo. Oo. Oo. Mm. Oo. Petsa de peligro. Mm. Oo.

Oo, nag-aano ko ang pero na-try ko kasi iba-iba na kasi 'yong na-try ko ng type ng pag-iipon, eh. Ah, mayro'n ako ng babayaran ko muna lahat, tas kung ano 'yong matira sa akin, halimbawa bag ah, pagkas 'yong sahod ko ng kinsenas, 'yong natira do'n tapos 'di ba, magsasahod na ng katapusan, nakasahod na ako ng katapusan, eh, mayro'n pa akong sahod ng kinsenas na natira, ayun na 'yong savings ko. 'Yon na yung ititira ko, nagawa ko na 'yon. Tapos sunod naman na ginawa kong, ah, technique ng pagtitipid or ng pag-iipon rather, ay naghuhu naghuhulog ako ng 20 araw-araw, ₱20 per day, gano'n, ganon naman, mm. Tas parang sa susunod na taon 50 naman parang gano'n. Kasi sa gano'n nadidis akin ano pangalawang taon ko na ngayon.
Oo. Oo. Oo. Katapusan. Oo. Hmm. Hmm. Oo. Ah. Ang ganda no'n, ah. <clears throat> Ngayo naka-ilang taon ka na no'n? Ang tagal na.